Okay, verstehe. Ja, man kann das so als Hilfsmittel benutzen, äh, so als Vehikel tatsächlich und kommt dann in e eventuell interessante Themen rein, wenn man darauf achtet, was bei dem anderen grade in dem Moment passiert. Das ist ja im Grunde auch bei nicht nur beim Kartenlegen so, auch die Dame mit der Glaskugel, die k die guckt ja n die saugt sich nichts aus den Fingern, die guckt immer, wie reagiert der Mensch und kann dann, wenn sie so 'n bisschen psychologisch interessiert ist, versuchen, etwas zu erzählen, was dir vielleicht irgendwie an irgend 'ner Stelle weiterhilft. Aber du dir fällt jetzt kein konkreter Moment ein, wo 'ne bestimmte Frage jetzt durch die Karte reprä repräsentiert wurde und wo dir irgendwie die Augen geöffnet wurden oder so. Sowas fällt dir jetzt nicht ein?
Ja. Ja, genau. Ja. Äh, p ja, also wie gesagt, das hat so 'n bisschen die Situation widergespiegelt, in der wir uns befunden haben. Und, ähm, ja, das war irgendwie die eine Karte, war, äh, der der Ritter oder so. Und, äh weil ich bin, äh, für 'ne Weile dann abgehauen, und es war klar, dass wir uns irgendwie 'n Monat nicht sehen. Und genau, dass ich quasi vor diese Aufgabe gestellt wurde, ja, so 'ne, ja.
Ja. Ah. Der Ritter zieht in den Kreuz äh zug nach, äh, Jerusalem und lässt seine Frau zurück im Germanien. Ich <laughs> okay, verstehe. Der Ritter, das ich, ja, das ist ich ob das die richtige Formulierung ist? Ah, da muss man Fachmann sein, um zu wissen, was das dann ist. Das hat ja irgendwelche spezielle Namen und so weiter. Fällt dir da noch 'ne Karte ein, äh, irgendeine so 'ne typische archetypische Figur, die dir irgendwas über dich selber dann gezeigt hat?
Ja, so kann man's sehen, ja. Ja, <giggles> so kann man das auch sehen. Ja, genau. Ja.